ف
لأ، كويس. لأ، ألمانيا دلوقتي بقت حبيبتنا بص ألمانيا دلوقتي بقت تقريبًا نص شعبها سوري أساسًا، بقت زَي الفل يعني، فهي هتبقى مع الوقت هتبقى كويسة برضه، هتبقى أحل <chuckles> هتبقى أحلى بكتير، طيب آه، هي الفكرة بقى في حاجة كمان، طب إزاي الواحد ممكن يعني إزاي الحكومة، أو المجتمع المحلي يعني يشجعوا الناس؟ يعني أنا شايف برضه تشجيع الناس ديّة ممكن يعني بفلوس، زَي مثلًا الCans مثلًا عندنا هنا، كلّ أمّا تشربي مثلًا أي حاجة فيها Can فيها Aluminum لمّا بتحطيها مثلًا، ب بتلميها كلّها، ممكن ترجّعيها، وتأخدي عليها فلوس مثلًا يعني، يعني هي طبعًا بتبقى فلوس هي مش قليلة، هي قليلة برضه
امم. جميل، جميل، امم. امم. آه. امم. امم. امم، امم. أنا أنا أنا الموضوع ده، الموضوع ده بيعصبني، بس، بس هو إحنا كمان عندنا نفس الحاجة، آآ آآ هي
امم. آه. عندكم الموضوع اللي هو يلِّم كلّ الليلة دي كلّها، والله شُغلة حلوة تمام. <laughs> آه.
هي حلوة وكلّ حاجة، يعني إحنا كمان بقينا بنعملها، بس بس حسيت إن هي يعني أنتم بتحملوني مسؤولية حاجة الشركة اللي كانت مفروض تتحملها، يعني الشركة اللي كانت المفروض تدور الأزايز ديّة بتروح فين، لكن أنتم بقى لأ، أنتِ عايزة فلوسِك ارجعي بالإزازة، وساعات بقى الماكنة دي أنا الماكنة دي ساعات بتعصبني جدًا، لو الإزازة متنية والّا حاجة ما ترضاش تاخدها. يا بنت ال
آه. إمم. آه، بالضبط. امم. امم، صحيح. امم. امم. آه، لأ، ما ما ينفعش طبعًا.
ب ب بتعصب آه، صح.
أيوه، ما ينفعش دي ما دي ما دي ماكينة بنت ناس، دي ما لهاش لازمة ما لهاش دعوة بالحاجات اللي هي ال ال اللي هي على الأرض دي خالص، طب الحكومة بقى، أنا شايف مثلًا في مصر لو عملوا مثلًا الموضوع ده، اللي هو لو شجعوا الناس إنها تفصل الزبالة عن بعضها، ويبقى قصادها مقابل مادي، أنا شايف الموضوع ده ممكن يبقى حلو جدًا، جدًا، ويمشي بشكل كويس أوي، الناس فعلًا هتلتزم بالموضوع ده.
آه، آه. امم. اهم. أي أي حاجة فعلًا ب أي حاجة بمقابل مادي في مصر، هتخلّي الناس <laughs>
آه. على طول، لأن فاهمة؟ على طول، هتتعمل على طول مباشرةً.
أيوه، دي الطريقة. امم.
امم، بالضبط، بس أهم حاجة برضه إن في نفس الوقت كلّ أما يكون في مقابل مادي، يكون قصادها برضه مجهود، يعني اللي هو ايه أنا هاعمل لك الحاجة، اللي هو قصادها المفروض بياخد فلوس على الحاجة دي، بس برضه ال التلوث، والحاجات برضه ال الحاجات الوحِشة، يعني التلوث ده وحِش، وحِش أوي، أوي كمان. يعني الواحد ما بيحبش التلوث خالص، أنا عمري في حياتي ما سمعت في حياتي عن حد بيحب التلوث أصلًا.
بس آه. امم. آه اهم. فعلًا. امم. خالص. أكيد، طب أنتم عندكم تلوث في ال في المَيّة وكده؟
<giggles> آآ في أمريكا، والّا في مصر؟ لأ، أمريكا لأ ما فيش آه، لأ، ما فيش تلوث مَيّة كتير، ما بالعكس هنا
أمريكا. امم. آه.
هو بس إيه، أنا عشان بس في القطاع الطبي شوية عارف إن المَيّة بتبقى في أي دولة في العالم، المَيّة بيبقى فيها نسبة فلوريد، مختلفة من دولة لأخرى للتانية ،على حسب إيه المعايير بتاعتهم، وعلى حسب المَيّة بتاعتهم، ودوّة
امم. اهم.

آآ ما هو ما فيش زبالة، كل واحد بيرمي في بيته و وعلى حَسَب لو أنت عايش جوّأ بيت يعني لو أنت عندك بيت، فعربية الزبالة بتيجي أيام معيّنة في الأسبوع وأنت بتطلَّع الزبالة واليوم ده بتدخَّلها تاني. آآ لو أنت عايش في عمارة، ففي باساكِت كبيرة موجودة إن أنت ترمي فيها الزبالة بتاعتك أول بأول. آآ وطبعًا فيه recycling، يعني هي متقسِّمة كل نوع باسكيت ليه آآ الrecycling بتاعه وكده. عندنا طبيعة كتير.
ما فيش زبالة أصلًا. أها. آه، فهمت قصدِك. إمم. إمم. تمام، حلوة أوي دي. إمم. إمم. عندكم 3 أنواع برضه؟
عندنا 4
4 يا نهار أبيض! إيه الرابع ده؟ هو المفروض إزاز والورق والبلاستيك.
آه.
الرابع ده إيه؟ البني آدمين مثلًا، اللي مش عاجبه الواحد يرميه في الزبالة. <chuckles>
أع إمم، لأ، إحنا عندنا عندنا واحد عندنا واحد للأكل، مُخلَّفات الأكل. آآ عندنا واحد بلاستيك وحديد تقريبًا لو أنا م أو بلاستيك وحاجة تاني مش متأكدة هي إيه وال بأ والرابع الك الرابع الكراتين والورق و قصدي التالت سوري، والرابع آآ manager ده يعني حاجات مثلًا mixed. يعني مثلًا أنا عندي بتاع بلاستيك، بس كانت جوّاه بواقي أكل، فمش هارميها غير في الأسود ده اللي هو الرابع، اللي هو mix.
آه. أها، تمام. إمم. آه، تمام. والكراتين. إمم. أها. إمم. أها. إمم. طَب هل فال الناس فعلًا بتلتزم إن هي تحُط كل حاجة مكانها؟ فعلًا؟
على حَسَب شخص شخصية الشخص، يعني
إمم. أصل هنا هنا ما بيلتزموش بصراحة. يعني م في فئة كده مثلًا هنا ما بتلتزمش، اللي هو أي حاجة حُطّها، ده لو حَطّها في الزبالة أصلًا. ده فيه ناس ساعات على فكرة ما بتأل ما بتحُطّهاش في الزبالة يعني. والله العظيم بجد.
بُص <chuckles> بجد. آآ... هنا آمم حاجة من الحاجات كمان إنه إنه أصلًا عربية الزبالة لو لقتك إن أنت ما رميتش آآ يعني لو فتحوا الزبالة ولقوا إنه إن جوّاها حاجات تانية، م ممكن ما ياخدوهاش.
إمم. إمم. آه.
بيقولوا لك: "لأ فضّيها."
إمم.
ف فلأ إجباري، لكن العماير طبعًا ما حدش يقدر ي بالضبط. <chuckles> ما حدّش ب في العمارة يعني ما حدّش بيقدر يجبرك، لإن أنت خلاص رميت ال الب الكيس في أيًا كان اللي أنت رميته فيه وما حدّش هيقعُد يلِف ويدوَّر وراك يعني، مين اللي رمى؟ مش زي ألمانيا الحمد لله. <laughs>
إمم. ده زبّال باشا ده. آه. <giggles> آه. إمم. تمام. إمم، إمم. إمم، إمم. ألمانيا بيعملوا كده؟
كنت باسمع آه، كنت باسمع على بتوع ألمانيا إن هم بيلاحظوا يعني لو أنت ساكن في عمارة وكده وجيرانك بيلاحظوا لو أنت عملت أخطاء في ال في الrecycling.
إمم. آه. إمم.
بس.

بَص، على حَسَب ما لو أنا شخص أنا عارفاه ممكن ممكن فعلًا أقول له الكلام اللي أنت قُلته ده <laughs> آآ، لو شخص "إنّك شرير، ويا ابني هات يا ابني البتاعة اللي أنت لابسها ديّة." عشان إيه <chuckles>
صحيح. <laughs> بالضب "إنّك شرير." آه. <laughs>
بس آآ، واحد أنا ما أعرفوش، <tsk> يعني أنا يمكن ما عنديش الجُرأة إن أنا أعمل كده، لو لواحد أنا ما أعرفوش، خصوصًا إن أنا في غُربة، يعني أنا لو اتمسكت، هيمسكني يفتح عليّا فتحة مش هعرف أقفله. <chuckles>
تمام. إمم. آه. اهم. إمم. آه. بالضبط، بالضبط.
آمم لأ، لأ، ما باعملش كده، بس ساعات مثلًا لو أنا باتمشّي أو حاجة، وحاجة لقيت مثلًا ورقة وقعِت من جَيب واحد، ومشي وسابها، بس يبان إن هي زبالة، ممكن آخُدها أرميها في الزبالة عادي. آمم
إمم. تمام. إمم. كويس جدًا، أنا باحييكِ، باحييك بصراحة، باحييكِ على ال يعني باحييكِ على ال يعني إيه <tsk> آآ، إن أنتِ بتعملي مثلًا حاجة، لصالح البيئة، وصالح المجتمع و وتعملي خطوة خطوة حلوة زَي ديّة بصراحة، آه، لأ، جميلة جدًا.
إمم. أص يعني أنا ت أنا أنا أتمنى لو في ورقة وقعِت من من جَيبي وأنا ما شُفتهاش، حد تاني ياخدها يرميها، يا أخي بَدَل ما تفضل قاعدة، بس آآ مش كلّ الناس بتعمل كده. يعني أنا فاكرة مَوقِف عملته، آآ، كنت في عندي في الجامعة، وإحنا الجامعة بتاعتي فتحت section إنج إنجليزي، فبقى في ناس كتير من برّا البلد جايين، آآ، وكانت في واحدة وقعِت منّها ورقة ك كان Receipt بتاع حاجة يعني بعد الدفع وكده. فك بس كان متكرمش، بس أنا لمّا لقيت الReceipt، فأنت عارف طبعًا ممكن تبقى محتاجة إن هي ترجّع بيه، أيًا كان اللي هي اشترته، أيًا كان. رُحت مشيت وراها، علشان أدّيه لها.
أيوه. بالضبط، بالضبط. إمم، آه. تمام. إمم. إمم. تمام. إمم. إمم. بالضبط. إمم.
آآ راحت قالت لي: "إيه ده؟ ده أنا كنت رميته."
إمم كويس ع أنت
حسّيت آآ، "أوكي، طيب خديه بقى أهو." يعني أنا ما كانش قصدي إن أنا أحرجها، أنا لو كنت عارفة إن هي رميته، ما كنتش هاروح وراها، بس أنا ما ك بس أنا كنت فاكراه وَاقِع منها، هي طلعِت رمته، راحت رامياها حرفيًا في الأرض، في نُص الطرقة بتاعة الجامعة فيعني إيه العفانة دي؟ يعني اليوم ده
آه، آه. حلو أوي. <laughs> بالضبط، بالضبط. آه. وكان جنسيّتها إيه بقى؟
كانت من الهند.
آه، طَب تمام، حلو أوي، ما فيش مشكلة خالص، لأ، لأ، عادي، عادي، عادي، أنا كنت هاقول لها أنا باشتغل هنا، يعني بالقّط الناس اللي بترمي الز <chuckles> وأحطّها لها في الشنطة تاني، وخلاص ي <laughs>
<laughs> <laughs> آه. <laughs> <laughs> فعلًا.
صحيح، صحيح. أكيد جدًا، شكرًا شكرًا جدًا ليكِ، نتكلِّم تاني. شكرًا جدًا.
شكرًا جدًا ليك على المكالمة، مع السلامة.